Diciamo che già è già è già iniziato con tipo corsa a ostacoli, no, mi vien da pensare. Cioè tu tu parti, start, e trovi già su su subito il primo il primo ostacolo.
Perfe è perfetto. <sucks teeth> Esatto. Dopodiché quando la truppa si sveglia
Sì.
non deve mancare l'immancabile rito della coli colazione della famiglia felice tipo Mulino Bianco, cioè tutti assieme a tavola. E tu già sei tipo 1 oretta e mezza, 2 ore avanti già col lavoro, quindi sei già bello carico di adrenalina, di concentrazione e altro, non puoi fare il sorriso delle 36 ore felice appena sveglio, no, tipo: “Ridi, che bella, splendida giornata.” Non lo puoi fare questo, no. <sucks teeth> E e e arri eh, brava e eh.
Okay. È perfetto. Okay. Certo. E quindi? Diventi il catti il cattivo, i il Grinch della situazione.
Ehm, sì, l'asociale Grinch della situazione, esattamente. Quand non è che capiscono de de determinati aspetti, no, mh. Segue la giornata dove, per ora che c'è, ecco, ad esempio mia mamma, ehm, io caccio fuori mia mamma e la fidanzata, le mando a fare passeggiate o quello che vogliono, con l'ipotetico impegno di fargli trovare la tavola apparecchiata, la lavastoviglie scaricata e comunque un minimo di pulizia e ordine a casa, mentre lavoro pure, mentre.
E eccolo. Sì. Okay. Sì, sì, sì. Okay, e vabbè. Però te li te li te li cerchi, <chuckles> cioè te nel senso che te li prendi tu questi impegni.
No, me li danno come forma di ricatto: "Visto che non sei uscito con noi, quindi sei a casa, puoi benissimo fare determinate cose."
Ah, te li danno proprio, okay. Tipo ti come se fosse una punizione, diciamo. Ecco, per non essere uscito.
Quindi E eh sì, esatto, s e e e ecco. Poi, uhm, segue il pomeriggio, dove ehm, cerco di riposarmi mezz'ora almeno, no, ehm, e lì c'è la seconda parte della puntata, perché segue l'impegno pomeridiano o dell'uscita, diciamo, per andare a fare compere o per andare a vedere qualcosa in città, farsi un giro, e io dovrei chiudere con determinati tipi di lavori. Anche perché ti ricordo che ho un lavoro anche d'ufficio che "mi aspetta", tra virgolette.
Okay. Sì. Certo. Ah okay, quindi a un certo punto devi comunque uscire di casa.

Perfetto.
Beh, ma non ti viene mai voglia di di di dire: "Va bene, okay oggi però, ehm, arrivederci e grazie, vi vi saluto e e vado per i fatti miei"?
Sì, ma sai quante volte? Tante volte.
Senza
Il problema è che non non penso che non arriverebbero a capire la mia necessità e la prenderebbero come un dispetto.
Okay, quindi diciamo che insomma poi poi si sta si si andrebbe a finire a dover avere delle discussioni, delle cose che che, insomma, poi, uhm, cerchi di ev di evitare, ecco. Eh purtroppo eh, ehm, è sempre un po' difficile insomma bilanciare anche con un lavoro, diciamo, standard la vita familiare col lavoro. In questo caso diventa ancora più difficile perché sono proprio strettamente connessi.
Che io non voglio avere perché ci mancano solo i discorsi sì Sì. Esatto. Ti dico la verità, io sono felice quando vado a lavorare in ufficio, perché almeno sono lì, capito, so in ufficio <laughs>
Ecco <chuckles> te lo volevo te lo volevo suggerire, vai a riposarti in ufficio.
E infa e ecco brava, è così infatti, è così. Alla fine è così.
Bene, guarda, ti ringrazio di questo racconto tragicomico chiamiamolo delle tue giornate e spero di sentirti ancora.
Mh.